Então, algumas vezes eu consigo fazer isso, eh, às vezes, eu demoro 1 dia inteiro pra assistir esses vídeos que estão mais longos, sabe. Porque eu pauso ele e aí eu volto depois e aí eu volto na tipo, na hora do almoço e aí depois eu assisto mais um pouco no jantar ou enquanto eu tô fazendo o café à tarde, então, eh, eu sempre estou dando uma olhada nisso. Às vezes, eu faço isso, mas se é alguma coisa que tipo, me prendeu mesmo, eh, sobre alguma coisa que eu tenho interesse aí eu acabo ficando distraída, sabe? Inconscientemente eu começo a mastigar o pão mais devagar, a tomar o café mais devagar, sabe, para não acabar logo.
Aham, sim. Aham. Aham. <laughs> Entendi. Pra poder dar tempo de você concluir antes de precisar fazer a tua tarefa.
Aham. Eu querendo me enganar, mas não tem como se enganar, né.
Pois é, essa é uma autossabotagem que você comete, né, ali. Realmente
Sim. É, e eu percebo que, às vezes, eu tô querendo me enganar e daí eu preciso fazer alguma coisa para eu ir mais rápido, porque também quanto antes eu terminar meu trabalho mais fácil vai ser, né, para eu ficar livre e já poder ver o que quiser.
Uhum. Mas Exatamente, porque se você assim, os vídeos que você assiste eles estão sempre lá para você, né, então se você priorizar né, é questão de de focar ali no seu trabalho quantas horas por dia você trabalha, como é?
Sim, é verdade.